うーん、食べましたよね。
はる、ほですか。<chuckles>
あれが一番びっくりしましたけど、なんかそれ以外にも、なんか冷蔵庫で、きすね、前日、あの、食べ残ったパスタ
<chuckles> うん。 はい。
とかを、冷蔵庫で保存したやつを
うん。
なんか、まあ、電子レンジでチンするんですけど、ムラがあって、なんか、普通に冷たいところとかあるんですけど、みんなそういうの全然気にしないで食べてるんですよね。
ええ、え。 うんうん。 <giggles> ええ。 あ。そうなんですね。でも、すっごく細かいこと覚えてらっしゃるから、すごく、あれ、印象的だったんでしょうね、それ。
いや、なんか、ん、そう、だあっためたいなって思ったんですけど、みんなそのまんま食べてるから、なんか自分だけやるのもなんかなって思って。
<chuckles> あ、そっか。確かにあええ。 うーん。 面白い。<chuckles>
その、冷たかったりあったかかったりするそう、パスタをね、あの、複雑な気持ちで食べてましたよね。
うん、ええええ。 ほんとですか。 そうですか。ええ、あ、不思議ですね。なんか、絶対あっためた方が美味しいですけどね。
うーん。 <laughs> そう、別にだって電子レンジで、ね、あっため直せばいいじゃんって思うんですけど、な全然気にならないみたいで。
うんうん。 そうですか。へえ、じゃ、そういう、なんか、食の、しゅ執着がないんですかね？
多分、あんま、ないんでしょうね。
<chuckles> 面白いですね。
そう、サラダとかもですね、なんか、ドレッシングっぽいものはかけるんですけど、でもドレッシングじゃなくて、あれ、なんなんだろう。味、全然ないんですよね。
うん。 ぽいものですか？ ええ。